Sinceramente, não estou preocupada com isso não. A minha viagem eu vou fazer. Ah, com certeza
Nem que seja para ir sozinha, e vender a passagem ali olha na frente do trem: "Quem quer?" Cinquenta rea
Nossa, tranquilamente.
<chuckles>
Isso aí eu não vou deixar de fazer de jeito nenhum. Porque é aquelas oportunidades únicas, sabe?
É, realmente, diz que essa viagem é belíssima, e todo mundo tem que fazer uma vez e esse trem é especial, né, também. É
Que você a Pois é. Pois é.
Então mas assim, realmente para não perder a outra passagem o ideal era você ter uma companhia, ou até conseguir revender, não sei se dá, na na no mesmo lugar.
É, eu também nem nem pensei ainda nisso, sabe? Ainda estou sob efeito de
Uhum.
Né, o plano falhou.

Uhum.
Bom? A a da Suíça eu já comprei. Mas comprei, assim, comprei só a o trecho do trem, sabe, para aproveitar comprei 2.
Ah. Tem 2 passagens então já estão compradas. É aquele trem que faz
O Berlina.
Ah, sei, que tem até em cima que é aberto, assim, tem vidro.
Isso.
É lindo né, mas, bom, para dizer a verda você pode achar outra pessoa vai vai muito se candidatar a essa vaga aí, acho que não vai ser difi
É lindo. Isso aí, isso. É. Isso aí eu vejo de repente se meu filho vai comigo